मैं ना चाहती हूँ कि मैं ना छोटे-छोटे ब्रेक लूँ और ना उन ब्रेक में मैं कोई ऐसी प्रतिक्रिया करूँ या फिर ऐसा कुछ काम करूँ जिससे ना मैं बिल्कुल अपना एक तरो-ताज़ा महसूस कर सकूँ, या फिर अ, थोड़ा अच्छा महसूस कर सकूँ। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना काम करते-करते रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है वो एक जैसी रहती है। जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा बोरियत भी महसूस होने लगती है और कुछ अच्छा भी नहीं लगता और ऐसा लगता है मतलब ज़िंदगी का ना कुछ पर्पस ही नहीं बचा है। है ना? तो मैं वो चीज़ दूर करना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी से जो मैं ब्रेक लेती हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माइंडफुल ब्रेक लूँ जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो या फिर मानसिक ताज़गी मुझे महसूस हो। उसके लिए अगर आप मुझे कोई सलाह दे पाओगे तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी।
जी जी, बिल्कुल। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपकी ना इस अ, परिस्थिति में सहायता कर पाऊँ। परंतु इसके पहले कि मैं आपको किसी भी तरह का सुझाव दूँ, मैं ना आपकी समस्या को थोड़ा गहराई से जानना चाहूँगा। तो देखिए आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप कितने देर बिना रुके कोई कार्य करती हैं? और उस अ, उस बीच आपको किस प्रकार का तनाव होता है या महसूस होता है?
हुँ। मुझे ना मैं जैसे कि लगातार अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 या 4 घंटे तक लगातार काम कर देती हूँ और उसके बाद मुझे मतलब कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव महसूस होता है और अगर इससे ज़्यादा मैं करती हूँ ना तो मैं कर ही नहीं पाती क्योंकि मुझे ना एक होता है ना इरिटेशन होने लगती है। ग़ुस्सा आने लगता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ और फिर उसमें अगर कोई गड़बड़ हो जाए या फिर कोई चीज़ समझ ना आए क्योंकि कहीं न कहीं वो जो दिमाग होता है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया होता है कि उसे ऐसा लगता है कि ब्रेक चाहिए। तो मैं उसके बाद कोई काम करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं हो पाती है और मुझे ग़ुस्सा आने लगता है छोटे-छोटे कामों को लेके। तो ऐसा महसूस होता है, उसके अलावा मुझे बोरियत सा भी महसूस होता है, नींद भी आने लगती है कहीं न कहीं क्योंकि अंदर से शायद मुझे थकान महसूस होती है उस चीज़ को लेके। तो लगातार वैसे तो 4 घंटे अ, मैक्सिमम है ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे। उससे ज़्यादा तो मतलब वैसे मैं नॉर्मली 2 घंटे या 3 घंटे का ही काम करती हूँ। लेकिन ना दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि मैं बीच में ब्रेक ले तो लूँ पर मुझे ये समझ नहीं आता कि उस ब्रेक में मैं ऐसा करूँ क्या जिससे मैं बिल्कुल अ, मानसिक ताज़गी महसूस कर सकूँ या फिर एक होता है ना कि हम जब दोबारा काम करने बैठे तो हमें एक बहुत अच्छा एकदम फ्रेश एक फ्रेश न्यू चैप्टर से शुरू करें। तो वो मुझे एक चीज़ चाहिए कि मैं उस ब्रेक में कुछ ऐसी अ, प्रतिक्रिया करूँ जिससे मुझे अच्छा महसूस हो। मैं जो पिछली अपनी जो अ, थकान थी या मानसिक दबाव था उसको दूर कर पाऊँ, तो मुझे ऐसे सुझाव की ज़रूरत है कि अ, ब्रेक में आख़िर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मुझे फ़ायदा करे या व मेरे शरीर को फ़ायदा करे या मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो?
जी, जी बिल्कुल। तो देखिए आपकी परिस्थिति मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, तो जैसे कि आपने कहा कि आप जो ब्रेक लेती हैं, उसमें आपका माइंड फ्रेश नहीं होता और कहीं न कहीं थकान अ, नहीं मिटती। तो जैसे कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि आपने कहा कि मैक्स आप 3 से 4 घंटा एक बार में काम कर लेती हैं, तो उसके बाद जब आप अ, ब्रेक लेती हैं या कार्य अ, कुछ देर के लिए छोड़ देती हैं, उस वक़्त पर आप क्या करती हैं और मतलब किस प्रकार की आपकी गतिविधियाँ होती हैं?
मैं और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ मेरे पास एक अ, ऑप्शन होता है एक तो या तो मैं कॉफी ला के थोड़ी देर कॉफी पी लूँ। है ना? या फिर दूसरा एक मेरे पास ऑप्शन होता है कि आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि आप सोशल मीडिया खोल के बैठ जाते हो आप रील देख लेते हो या फिर शॉर्ट्स देख लेते हो, ये दूसरी चीज़ होती है तीसरी चीज़ ये होती है कि मैं अ, वॉक करने लग जाती हूँ कि मतलब मैं थोड़ी-सी वॉक करने लगती हूँ थोड़ा-सा टहल लेती हूँ। पर दिक्कत वही है ना यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें कर तो लेती हूँ लेकिन इससे मेरा शरीर थोड़ा-सा एक्टिव हो जाता है पर लेकिन जो मेरे माइंड है वो उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं हो पाता है या फिर मैं उतना ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर पाती कि मैं दोबारा से उस काम पे बैठूँ। मेरी इत हिम्मत नहीं होती कि मैं ये सब चीज़ें करके दोबारा काम पे बैठ सकूँ लेकिन बैठना तो पड़ता है। तो वही जो फ्रेश होने की जो कमी है वो रह जाती है। ब्रेक लेना मेरे लिए फिर भी उतना मुश्किल नहीं है मैं ब्रेक ले लेती हूँ। पर उसमें माइंडफुल चीज़ करना वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और मुझे पता भी नहीं है कि करना क्या चाहिए? मैंने काफ़ी सोचा भी है इस बारे में अ, कि मैं कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया करूँ पर नहीं हो पाता क्योंकि एक तो ऑफिस भी है। ऑफिस में आप ऐसी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं कर सकते कि लोग देखें तो वो क्या सोचेंगे कि मतलब ये तो काम ही नहीं करती। है ना? तो कोई ये तो कोई गेम ही खेलने लगी तो उस चीज़ का भी ये कहीं न कहीं डर रहता है कि ये जो मैनेजर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इस वजह से ये जो 2-3 चीज़ें हैं ना, यही मेरी लिस्ट में रहती हैं कि मैं ये चीज़ें कर लूँ क्योंकि इन चीज़ों से मैनेजर को या फिर किसी और सीनियर पर्सन को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ पाएगा। क्योंकि उन्हें नज़र ही नहीं आएगा कि ये बंदा ब्रेक कितना ले रहा है या फिर अपने ब्रेक में क्या कर रहा है? वहीं पे अगर मैं कोई बड़ी चीज़ करूँगी तो फिर मैं नज़र में आ जाऊँगी। तो उस वज़ह से फिर मैं समझ नहीं पाती कि अ, आखिर में फिर क्या करना चाहिए?
जी, जी, बिल्कुल। तो देखिए अ, कहीं न कहीं आपकी समस्या को मैं समझ पा रहा हूँ। और अगर मैं आपसे ये जान पाऊँ कि आप जब ब्रेक लेती हैं, तो किसी भी प्रकार का शांत जगह है आपके आसपास या अ, वातावरण में जहाँ आप एकांत में बैठ पाएँ?
हाँ, तो जैसे कि मेरा पूरा दिन जो होता है ना, वो मेरा ऑफिस में ही निकलता है, है ना। तो ऑफिस में मेरे पास ज़्यादातर तो वैसे अ, हैं, 2-3 जगह हैं, जैसे कि ना मैं वॉक करने के लिए जैसे कि वॉक करने के लिए मैं जा सकती हूँ। तो एक ना जैसे पार्किंग होती है अ, जो कार पार्किंग होती है, मैं वहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पे थोड़े-सी वॉक कर लूँ, तो कहीं न कहीं वो एक शांत जगह है, है ना? दूसरा, एक मेरे पास मीटिंग रूम है, जैसे कि जो मीटिंग रूम होते हैं, मैं कभी-कभी वहाँ पे भी बैठ जाती हूँ जाके। अपना थोड़ा-सा रेस्ट के लिए या फिर अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, या फिर मुझे फ़ोन पे बात करनी होती है, उस टाइम उस समय के लिए, क्योंकि वो मीटिंग रूम्स काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं और साउंड प्रूफ भी होते हैं कि आपकी आवाज़ बाहर नहीं जाती या फिर किसी का ध्यान भी नहीं जाता आपके ऊपर, जब आप मीटिंग रूम में होते हो। तो ये 2 जगह ऐसी हैं, जो अ, मुझे नहीं पता है कि कितना काम आ सकती हैं मेरे, पर लेकिन शांत होती हैं बिल्कुल।
जी, जी। अ, तो देखिए पर्यावरण में कहीं न कहीं है आपके पास शांत जगह परंतु अ, बाहरी खुले मैदान या गार्डन जैसी अ, कोई सुविधा नहीं है। अ, परंतु आप मुझे ये बताइए कि आपने जैसा कहा कि अ, ब्रेक में आपका अ, माइंड फ्रेश नहीं हो पाता, आप कहीं न कहीं शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, काम का तनाव बना रहता है। तो अगर मैं आपकी अपेक्षा के बारे में जानना चाहूँ कि ब्रे ब्रेक के बाद आप करना क्या चाहते हैं? आप क्या ये चाहते हैं कि उसके बाद जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उसपे आपका फोकस रहे, आप बिल्कुल विवेक के साथ और सजगता के साथ अपना कार्य कर पाएँ? या आपको ऐसा अ, महसूस करना है ब्रेक के बाद कि आपको वाक़ई अ, वो ब्रेक काम आया सफलतापूर्वक आपको आराम मिली कहीं न कहीं आपका मन शांत हो गया, तनाव आपके शरीर से जा चुका है? तो अ, किस प्रकार की अपेक्षाएँ आप रखती है ब्रेक से?
हाँ, तो जैसे कि मतलब डिपेंड करता है निर्भर करता है कि मैं किस स्थिति में हूँ या फिर मैं कहाँ पे हूँ। जैसे कि हो सकता है मैं घर पे हूँ अगर मैं घर पे होंगी और ब्रेक लेना चाहूँगी तो ब्रेक के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं कि मैं आराम करना चाहूँ। क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद फिर मेरा जो मेन अ, फोकस होता है वो आराम होता है कि मैं आराम करूँ। दूसरा, वहीं पे जब मैं ऑफिस में होती हूँ तो ऑफिस में तो काम इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बैक टू बैक बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ऑफिस में तो मेरी पूरी लिस्ट बनी होती है। मैं सुबह जाके एक लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या-क्या काम करना है वो 10-15 कामों की लिस्ट बन जाती है। तो मैं क्या कोशिश करती हूँ उसमें कि मैं 5-5 काम करके करूँ और 5 काम के बाद 1 ब्रेक लूँ। तो अब उस ब्रेक में मुझे क्या चाहिए होगा कि का ब्रेक लेने के बाद मैं दोबारा से अपना एक फ्रेश माइंड के साथ दोबारा से अपना काम शुरू करूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए बिल्कुल फ्रेश माइंड क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा फ्रेश रहेगा काम शुरू करने से पहले हम उतनी ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी दिखा पाएँगे। उतना ज़्यादा उस काम को अच्छा कर पाएँगे। वहीं पे अगर मैं फ्रेश फील नहीं करती या फिर ब्रेक मेरा उतना माइंडफुल नहीं होता तो मैं उतना अच्छे से दोबारा से काम शुरू नहीं कर पाती या फिर मैं मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं काम शुरू करूँ दोबारा से। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं फिर वहाँ से काम छोड़ देती हूँ। जब मैं 5 काम करने के बाद थक जाती हूँ मेरे को ब्रेक में उतना अच्छा फील नहीं हो पाता तो मैं फिर सोचती हूँ छोड़ो ये काम मैं कल करूँगी। तो वो चीज़ मुझे दूर करनी है कि मेरा ब्रेक इतना अच्छा हो ऑफिस में कि मैं उसके बाद अपना एक फ्रेश फील कर सकूँ। और जो दोबारा मैं काम शुरू करने जा रही हूँ वो मैं शुरू से जैसे हम सुबह शुरू करते हैं ना मॉर्निंग में एकदम फ्रेश माइंड के साथ, मैं चाहती हूँ वैसा ही मैं दोबारा से शुरू कर पाऊँ ब्रेक के बाद।
जी, जी, बिल्कुल। तो देखिए कहीं न कहीं मैं आपकी समस्या और परिस्थिति समझ पा रहा हूँ। तो इसके लिए ना मैं आपको काफ़ी सरल और छोटे उपाय दूँगा, जो आपके बहुत काम आएँगे। तो देखिए सबसे पहला जो मेरा सुझाव रहेगा, वो ना श्वाँस, अ, योगा, अ, प प्रयास कीजिए और उसका अभ्यास करना आप चालू कर दीजिए। कुछ नहीं, आपको अनुलोम-विलोम जैसे छोटे अभ्यास करने हैं। लंबी गहरी साँस लेकर उसका अनुलोम-विलोम करना है यहाँ पे। तो इसको इससे होगा क्या ना? कि अ आप कहीं पर भी बैठीं हों, चाहे वो आपका कार्यस्थल हो या घर हो, या आप, अ <clicks tongue> ट्रेन में सफ़र कर रही हैं या प्लेन में सफ़र कर रही हैं, और कभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको ब्रेक की आवश्यकता है, तो आप तुरंत ना अ, अपना जो भी लैपटॉप, फ़ोन जिसमें भी आप कार्य कर रहीं हैं, उसको कुछ देर के लिए बंद कर दीजिए और साइड में रख दीजिए। और आँखें बंद कर लीजिए, ताकि आँखों के सामने ना किसी भी तरह की रोशनी ना आए। <clicks tongue> और फ़िर उसके बाद ना आप मन को एकदम शांत कर दीजिए, जो भी कार्य था, उसके बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। आप लंबी-गहरी पूरा आपका ध्यान आपके श्वास पे होना चाहिए, और श्वास को अपने शरीर के अंदर आते हुए महसूस कीजिए, उसको बाहर जाते हुए महसूस कीजिए, और जब आप अ, श्वास को अंदर ले रही हों। तब आपको बस एक अ अ, अभ्यास करना है, इमेजिन करना है, ऐसा सोचना है कि आपके अंदर ऊर्जा आ रही है, और जब आप श्वास छोड़ें तब आपको ऐसा अनुमान करना है कि आपके अंदर से तनाव और जो भी अ, मानसिक परेशानी है, वो आपके अंदर से जा रही है। <clicks tongue> तो इससे होगा क्या ना कि आपका कहीं न कहीं मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, शरीर में एक ऊर्जा बना रहेगा। और अ आप प्रयास कीजिए कि दिन में कभी भी सुबह या शाम के वक़्त एक व्यायाम कर लें, हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। अ, जैसे आपको चलने का तो शौक है ही जो कि बहुत अच्छी बात है। परंतु माँसपेशियों की जकड़न भी एक तनाव का कारण बढ़ सक बन सकता है। तो आप कोशिश करिएगा कि अ, ज़्यादा नहीं थोड़ा खिंचाव, अ, हल्की स्ट्रेचिंग आप करिए, उससे होगा क्या ना, माँसपेशियों को आराम मिलेगा और कभी भी आप घंटों बैठ के काम करिए, तो आपको तनाव कम होगा। और जैसे कि आपने कहा आप 3-4 घंटा एक बार में ही काम करती हैं। अ, अच्छी बात है परंतु आप इसको इसके जगह ना आप हर 1 घंटे में 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे होगा क्या? आपके अ, मानसिक अ अ, स्वास्थ्य के लिए और आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप हर 1 घंटे में जब आप 10 मिनट का ब्रेक लेती हैं ना, तो आप तोड़ रही हैं वो साइकिल जिसमें आपको तनाव आ रहा है, और रेगुलर आपके आँखों में अ, स्क्रीन की रोशनी आ रही है, जो कि बहुत खराब होती है। तो इससे होगा क्या? ब्रेक लएग ब्रेक मिलेगा ना, तो आपको अच्छा महसूस होगा, तनाव कम महसूस होगा। आप अपना विवेक का इस्तेमाल पूरी तरीके से कर पाएँगे। और इससे होगा क्या? <clicks tongue> आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और प्रयास कीजिए जभी भी आप ब्रेक लें ना, किसी खुले वातावरण में जाके बैठिए जैसे गार्डन हो गया, पार्क हो गया, और खुले हवा में उसका आनंद लीजिए, महसूस कीजिए अपने आस-पास पर्यावरण को देखिए। तो देखिए काफ़ी छोटे और सरल उपाय हैं, जो आपके बहुत काम आएँगे।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। ठीक है। हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हुँ। ठीक है, ज़रूर। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आपने काफ़ी सारे सुझाव दिए, मैं ज़रूर इनको अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।